ค่ะ ก็คือลอง เคยลองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ เหมือนที่บอกตอนที่เราไม่สบายหมัก หนักมากเนี่ยแหละค่ะ ตอนที่ไปหาคุณหมอเรื่องของลำไส้นี่แหละที่เราถ่ายไม่ได้เนี่ยค่ะ ตอนเนี้ย ตอนนั้นอะหนักมาก แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะหายจริง ๆ โดยที่ไม่ต้องรับประทานยา อะไรพวกนี้อะเนาะ ก็อยากให้ลองพยายามหันกลับมาทานผักด้วย โดยเฉพาะผักใบเขียว แล้วคุณหมอท่านแนะนำมาเป็นคะน้าด้วยนะ เพราะว่าท่านบอกว่ากากใยมันเยอะมาก อันนี้มันช่วยเราได้ดีมาก ๆ ค่ะ แล้วพอมาลองทานคะน้า โอ้โฮ คะน้ากับผักโขม ก็คือรสชาติตอนเด็กมันกลับมาเลยค่ะ แล้วมันก็กลายทำให้เราเป็นเหมือนเดิม ก็คือเราทานอะไรไม่ได้อีกเลย พอเราแตะเข้าไปแค่ แค่ชิ้นเดียวอะค่ะ แล้วเราก็ไม่สามารถทานได้ทั้งมื้อ ก็คือมื้อนั้น ก็คือทิ้งเลย ทานอะไรไม่ได้อีกเลย อืม มันเป็นเหมือนเดิม อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อือฮึ ๆ อืม อืม อือฮึ โอ้โฮ อันนี้นี่คือผมเนี่ยก็เข้าใจครับ แล้วก็เห็นอกเห็นใจเนาะ สำหรับคนที่แบบมีปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถ เอ่อ รับประทานบางสิ่งบางอย่างได้ จริง ๆ นะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็น อ่า ไฟเบอร์ ใช่ไหมครับ หลัก ๆ ก็คือเป็นไฟ เบอร์เป็นกากใยอาหาร จริง ๆ แล้วเนี่ยถ้าเราทานผักไม่ได้อาจจะมีการทานอย่างอื่นเสริมก็ได้ครับ อย่างเช่นตอนนี้เนาะ ก็ข้อดีของสมัยนี้ก็คือ เทคโนโลยีเรื่องของอาหารเนี่ยมาค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกัน บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทานผักอย่างเดียวเพื่อที่จะ อ่า รับไฟเบอร์เข้าสู่ร่างกายเนาะ บางทีอาจจะเป็นแบบ อ่า เป็นน้ำไหม เป็นน้ำผัก อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ คือหลาย ๆ เจ้าเนี่ยเขาก็มีการทำรสชาติออกมาให้มันแบบอาจจะมีความเขียวนิดหนึ่ง แต่ว่าหลัก ๆ แล้วมันก็ยังรู้สึกหวานได้อยู่ หรือว่าบางทีก็จะเป็นพวกน้ำว่านหางจระเข้ อย่างงี้เนาะ ที่เขาเน้นไปที่ไฟเบอร์มากกว่า หรือว่าบางครั้ง ถ้าเรายังรู้สึกว่า อืม ถ้ายังเขียวอยู่เนี่ย อาจจะเป็น อ่า เป็นพวกผลไม้แทนไหม อันนี้อยากถามนิดหนึ่งครับ ว่า โดยปกติแล้วไม่ทานผัก แต่ก็ยังสามารถทานผลไม้ได้ปกติดีใช่ไหมครับผมตรงนี้?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ผลไม้ก็เลือกทานเป็นอย่าง ๆ เหมือนกันค่ะ
อืม โอ้โฮ
อ่า อ่า จะ จะ จะชอบ จะชอบทานที่มันเป็น อ่า มะม่วงอย่างเงี้ยค่ะที่ชอบทาน ใช่ เหมือนคุณหมอแนะนำว่าให้ทานส้มเหมือนกันเนาะ เราก็ทาน เวลาทานส้มอะ ก็คือไอ้ ไอ้ เขาเรียกอะไรนะ ไอ้เส้นขาว ๆ ที่ ที่ผิวส้มอะค่ะ ท่านบอกว่าก็ให้ทานไปเลย ไม่ ไม่ต้อง ไม่ต้องเอามันออก ไม่ต้องเอาออกว่างี้ เพราะว่ามัน มันเป็น มันเป็นใยอาหาร ซึ่งอันนี้มันจะช่วยให้เราถ่ายได้ดี แต่ส้มเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะ ไม่ชอบไอ้เส้นขาว ๆ นั่นแหละค่ะ ที่เราไม่ชอบ
อืม อืม อืม ๆ ๆ
อืม แล้วก็กลิ่นของผิวส้ม อันเนี้ยเราก็ไม่ชอบด้วยอะค่ะ อืม
ค่ะ
คือแบบ มี แอปเปิล สาลี่ มีความ